ก็ ก็ดีค่ะ ตอนนี้ก็คือเลยกลายเป็นว่า ถ้าไม่ได้ออกกำลังกาย ก็คือจะอยู่ไม่ถูก แล้วก็ ก็ เอ่อ สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้นค่ะ มีเรื่องการหายใจตอนนั้นที่เหมือนมีปัญหา แล้วก็ ตั้งแต่ออกกำลังกาย ก็คือหายใจดีขึ้น แต่ก็คือไม่ ไม่
อืม ครับผม อืม เพราะช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าครับผม?
อา เป็นไปได้ค่ะ แต่ว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไร แต่ว่าที่เราทำจริง ๆ ป เอ่อ เป้าหมายหลัก ๆ ของเราคือได้หุ่นที่ดีขึ้น ด้วย
อืม ๆ ครับผม ใช่เลย ผลลัพธ์ มันก็คือออกมาที่ตัวเราเอง ด้วย นะครับผม ที่ ตัวเรา เองเลย และเห็นชัดเจนเลยว่า โอ้โฮ ตอนนั้น แล้วรู้สึกว่า เราทำแล้ว มันก็จะ เหนื่อย ยากด้วย
อือ อืม อือ อืม ค่ะ ใช่ อา